Oke, jadi sebenarnya boleh aja tapi harus jelas gitu ya, Kak, ya?
Iya harus jelas karena ada beberapa steroid yang memang bagus dipakai. Kalau misalnya orangnya ini dia, eee, lansia ya udah tua, dia mungkin butuh hormon tambahan buat testosteronnya.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. Oke, ya ya ya. Supaya lebih s stabil gitu?
Makanya dia Iya, lebih stabil supaya dia tuh lebih, eee, naik lagi testosteronnya karena hormon itu sangat berperan bukan buat otot doang tapi juga buat mood kita biar kita bisa ngerasa, eee, apa ya, oke terus sepanjang hari dan sebagainya.
Mhm. Benar benar benar. Mhm. Mhm mmm. Iya iya iya.
Gitu.
Aduh, agak aku dengarnya tuh gimana ya, agak ternganga gitu loh Kak, karena ngeri juga ya karena orang pengen ngejar otot, pengen ngejar sehat tapi jatuhnya malah nggak sehat nggak sih?
<laughs> Iya. Iya, karena tuh biasanya orang-orang yang pakai obat ini mereka emang nggak pernah mikirin sehatnya. Mereka itu hanya mikirin gimana cara besarin otot gitu secara cepat. Iya, kan sekarang banyak tuh di kayak IG atau di YouTube, kayak fitnes influencer yang kelihatannya gede gitu kan ya, kayak mereka bakal nge-posting dari, apa, 0-1 tahun udah segede ini dan itu kemungkinan iya, dan itu kemungkinan besar dia pakai obat.
Mhm. Ya ya, cuma Benar benar benar benar. Mhm, mhm? Iya. Heeh. Mhm, aduh itu agak miris sih. Heeh. Aduh, kenapa ya?
Nah, masalah masalahnya itu dia nggak ngaku. Itu masalahnya. Dia nggak transparan, nggak ngaku kalau dia pakai obat, akhirnya orang-orang yang yang nge-follow dia mereka punya impres yang buruk tentang itu. Mereka ngira kalau mereka berlatih kayak dia, e mereka bakal jadi sebesar dia dalam setahun gitu, padahal kan lega nggak kayak gitu
Heeh? Iya. Mhm. Benar benar. Mhm. Mhm. Setuju.

Mhm mhm mhm. Aduh, aku dengerin cerita Kakak agak ngeri sih ini, jujur, beneran ngeri banget sih. Tapi, ini, Kak, sorry nih, Kakak pribadi kan olahraga, apakah Kakak pernah kepikiran nih buat, "Aku coba pake suntik steroid lah, biar tambah kekar nih, biar tambah gede nih ototnya." Pernah kepikiran nggak sebelumnya?
Apalagi kalau misal <chuckles> Ah! Iya? Iya. Mmm. Sebenarnya pernah, tapi aku memang enggak mau sih, aku memang mau yang natural aja gitu. Karena kalau alasannya kenapa, karena mahal. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Oke. ke berapa nih kalau boleh tahu nih budgetnya nih? <chuckles>
Aku kurang tahu ya, berapa biayanya kalau di Indonesia, ya, tapi kalau aku dengar-dengar, di at kalau dari Amerika Serikat itu bisa di atas 100 USD, kan. Jadi, aku rasa, ya, it itu buat sebulan kali ya, atau buat berapa bulan gitu aku juga lupa. Jadi, ya, aku nggak pernah mau aja gitu, karena biar hemat duit aja. <laughs>
Ah hah. Oke. Aduh, mahal banget. Mhm. Wow. Setuju setuju banget, harus hemat. Karena kayak se seperti yang Kakak sampaikan tadi ya, kayak itu kan harus dilakukan terus menerus, ya? Karena sekali kita skip itu hasilnya juga nggak bagus kan buat hid buat badan kita, buat kesehatan kita. Mungkin karena biasanya, apa, kedapatan hormon seperti itu akhirnya di badan jadi nggak oke, mungkin nggak sehat juga, gitu nggak sih, Kak?
Iya. Harus hemat itu. Iya. Iya, betul. Hilang. Iya. Iya. Iya, kayak gitu, iya.
Mhm mhm. Iya iya iya iya.
Makanya kalau misalnya ada orang yang mau pakai obat ginian, ya, dia harus konsultasi dengan dokter lah minimal.
Mhm? Iya iya iya, oke oke oke. Kalau misal gini, Kak, misal ada temen Kakak nih yang baru nge-gym ya, terus liat Kakak, "Wih, ototnya gede banget nih." Kayak mungkin mau menyaingin Kakak, dan berencana untuk suntik steroid nih, kira-kira bagaimana respon Kakak?
Iya. Tapi mahal? Iya. Heeh. Heeh. Iya.